Allora in un mondo perennemente connesso, dove insomma il ehm, il digitale, i dispositivi sono fondamentali per comunicare, tu preferisci parlare, con le persone, faccia a faccia o attraverso dei messaggi e soprattutto perché?
Allora, ehm, dipende molto dalla situazione, ehm, anche dalle persone, perché, mhmm, ci sono alcune persone con le quali non ho abbastanza confidenza per parlare di certe cose, uhm, faccia a faccia, quindi molte volte per comodità provo mhmm, diciamo, scelgo i messaggi perché espongono un po’ meno. Solo che, ehm, ho un problema con i messaggi, io purtroppo non sono così, mhmm, calorosa, se così posso dire, loquace, sì, ma non diciamo pure per come scrivo le cose sembra quasi che io sia arrabbiata alcune volte, perché mi metto nei panni degli altri effettivamente, perché sono molto sbrigativa, sono molto, mhmm
Mh. Ah Okay. Sì. Loquace? <chuckles> Ah Ma tu scrivi o mandi i vocali?
Quello pure dipende da con chi sto parlando e dipende pure dall’argomento che stiamo trattando, perché se ad esempio si tratta di, mhmm, diciamo, appuntamenti, cose così, abbastanza semplici, allora io mando messaggi e basta, se invece si parla di argomenti un po’ più importanti allora tendo a mandare esatto, però
Mh. Sì. Mandi i vocali? Ma anche dipende dalla persona con la quale stai parlando, il vocale cioè a te implica un po' più di confidenza per esempio?
Mhmm, ma allora per me no, io non è che ho problemi a mandare vocali, so che alcune persone possono magari avere problemi. Conosco alcune persone che non mandano i vocali anche se hanno tantissima confidenza o comunque che li mandano solo dopo che prendono tanta confidenza, io no. Soltanto che dipende pure da c il livello di informalità della conversazione, se vedo che l’altra persona preferisce i vocali allora a quel punto, ehm esatto, sì, perché per me non c’è assolutamente niente niente di di che nel mandare i vocali, non mi pesa assolutamente, anzi.
Mh. Certo. Ti adegui. Mh-mh. Ma tu preferisci mandare, uhm, sei il tipo di persona che manda vo i i messaggi molto parti molto particolareggiati, con la punteggiatura giusta eccetera, oppure sei la persona da ehm, messaggi stringati con parole contratte, ehm, e slang, uhm, giovanile diciamo?
Beh, diciamo che le parole contratte non non si usano tantissimo, adesso è più più una cosa che si usava tanto tempo fa, ehm, o qualche qualche annetto fa, io non non non uso abbreviazioni, però sicuramente non sono il tipo che scrive un un poema, diciamo, rispettando la la la grammatica della lingua italiana, anzi, io quando scrivo i messaggi molte volte non rispe non scrivo mai punteggiatura, a meno che
Mhmm. Ah ecco. <chuckles> Okay. Non scrivi neanche la punteggiatura? <chuckles>
No, se cambia il senso della frase, sì, cioè magari se una virgola serve perché sennò la frase ha un altro significato sì, però punti no, non non mi ricordo di averne mai messi per i messaggi, anche punti interrogativi alcune volte dipende, quando servono per rendere, ehm, più comprensibile il messaggio, però tendo a essere molto sbrigativa nello scrivere i messaggi, ehm, di testo, sì, ehm, perché, mhmm
Okay. Ah. Mhmm. E c'è un un momento invece in cui tu preferisci parlare magari, m mhmm, chiamando la persona e dando un appuntamento a questa persona perché, ehm, ritieni che sia più importante la chiarezza e proprio il contatto visivo?
Allora, ehm, s sì, diciamo dipende dall’argomento sempre, ehm, se devo trattare ad esempio un argomento particolarmente importante, io prima chiedo, non chiamando, perché raramente chiamo qualcuno, però prima chiedo, ehm, se sono disponibili per un appuntamento. Poi, la chiamata entra in gioco nel momento in cui mi serve una risposta immediata, vi è ad esempio devo cambiare l’appuntamento, quindi devo farlo sapere all’altra persona immediatamente perché magari sono nel traffico, magari sono in ritardo, per qualsiasi motivo, allora lì chiamo, altrimenti, uhm, mando messaggi e mi organizzo, però sì, per alcuni argomenti sento la necessità di di parlare faccia a faccia, anche perché sì, anche perché alcune cose alcune volte, mhmm, ci si può anche fraintendere via messaggio.
Mh. Okay. Okay. Mh, mh. Certo. Faccia a faccia. Esatto, esatto, ecco, ti volevo chiedere infatti, intanto hai detto una cosa interessante, hai detto: "Io non chiamo mai prima mando un messaggio", è un tuo scrupolo diciamo di privacy, di diciamo, di non entrare nel ehm, nel privato di una persona immediatamente con una telefonata, ma avvisandola prima? È questo il motivo?
Mhmm, no. <chuckles>
Cioè avvisando prima la persona dicendole magari: "Ti posso chiamare?", oppure: "Possiamo sentirci?", eccetera.
Ecco, lì dipende sempre dal livello di confidenza che ho con quella persona, uhm, sicuramente persone, amici, famiglia, persone con cui ho, p tanta confidenza, le chiamo a qualsiasi orario, o meglio, rispettando sempre sonno eccetera, però non non chiedo prima di di fare una chiamata o anche una videochiamata, ehm, dipende sempre dalla situazione, persone con cui
Mh-mh. Certo, certo. <chuckles> Ah-ah. E dalla confidenza come hai detto.
Sì, sì, le videochiamate sicuramente sono il livello massimo diciamo a livello di sì, sì
Mh-mh. <clears throat> Il livello massimo di confidenza. Senti hai detto una cosa interessante, ehm, quindi ti volevo fare una domanda, ehm, possono nascere dei fraintendimenti, dei malintesi? È successo che attraverso un messaggio non venissi capita o il tuo, mhmm, la tua intenzione venisse travisata, non venisse compresa pienamente?
Sì, sì, ehm, m molte volte me ne prendo anche la la colpa, perché appunto come ti ho detto io non <inhales> non ci metto tutta questa passione nello scrivere i messaggi esatto, io io scrivo e basta, però, ehm, credo che questo dipenda molto anche da come, uhm, le altre persone scrivono i messaggi, perché molte volte i io ad esempio non uso, mhmm, non uso faccine, cose, non non le uso, però so che alcune persone, che le usano, senza quelle faccine magari pensano che ci sia un qualcosa perché poi ognuno è
Mhmm. Emotività. <chuckles> Okay. Okay. Sì. Che p e si rimanga un po' secco il messaggio, perché adesso gli emoji sono un po un po' una convenzione, no, un modo un po' caldo per comunicare.
Esatto. Sì, diciamo un modo per aggiungere, forse per far capire che la frase cioè alcune esatto, alcune le uso però soprattutto quando, mhmm, si parla di di sarcasmo e soprattutto ho, ehm, imparato ad adattare l’utilizzo di di queste, ehm, di queste emoji, a seconda delle persone con cui parlo, perché io di mio non le uso, però so che alcune persone proprio pensano che io sia arrabbiata quando non le uso, quindi io dico: “Okay".
Mhmm. L'intenzione certo. <chuckles> Fatt e eh. <chuckles> Con le quali comunichi. Ah, addirittura.
Sì allora, io fatto vabbè, ehm, le uso, va bene, non è non è un problema, perché anche se non mi viene così naturale, però sì, ci possono essere fraintendimenti, anche perché, come dicevo dipende molto da come ognuno scrive i messaggi, ehm, se io sono solita utilizzare sempre, ehm, magari, non so, risate, punti esclamativi, una persona che non li usa, mi può far intendere che non so, magari sia un po’ più fredda, però questo questo dipende molto è è facile fraintendere, quindi magari
<chuckles> <sniffs> Certo. Ah beh, certo. Ho capito. Ma a te quindi è capitato, ehm, di essere fraintesa e in quel momento che cosa è successo, somb è partito un carteggio infinito con la persona che ti aveva frainteso, vi siete sentiti al telefono, vi siete incontrati o avete continuato via messaggio? Come si sviluppa, diciamo, la la soluzione di questo fraintendimento?
Eh purtroppo, mhmm, no. Anzi per fortuna non ci sono mai stati fraintendimenti seri, o meglio, adesso no, quando ero in adolescenza, cose così, lì c’erano un po’ più, ehm, i drammi, esatto, anche perché
Mh-mh. Okay. Era più facile, ah, addirit drammi addirittura.
Uhm, drammi nel senso un po’ inteso come il drama che nasce tra, non so, due 2 ragazzi che si sentono offe cioè diciamo, quelli litigi da un
Quindi tra tra amici della tua st tra coetanei principalmente, ah okay. Me ne vuoi raccontare 1 in particolare, te ne ricordi 1 che che ti ha colpito che ha causato magari la possibile rottura di un'amicizia addirittura?
Sì, esatto, ehm No, a addirittura la rottura di un’amicizia, no, perché diciamo che in adolescenza ero molto più pignola su i messaggi che dovevo ricevere, perché ovviamente vabbè ognuno ha le sue fisse in adolescenza ehm, diciamo che molte volte, uhm, soprattutto con ad esempio con il mio primo ragazzo, diciamo un ragazzo che ho avuto in adolescenza, ero abbastanza piccola, ehm, qui si parla sempre un po’ di messaggi ma in generale proprio di tecnologia, ehm, non non era così attaccato al telefono, quindi magari non metteva foto su Instagram o comunque non rispondeva coi cuoricini e quindi io mi offendevo proprio e dicevo
<chuckles> Ah. Certo. Ah-ah. Sì. Certo. Ah, okay. Ah cioè e ti aspettavi te invece queste emoji delle manifestazioni d'affetto, diciamo, palese attraverso il messaggio, ah!
Sì, sì. <chuckles> Sì, in adolescenza sì, io ero ero quella che si aspettava i i cuori almeno i cuori per me erano importanti in una relazione, sì, assolutamente. Adesso me ne può fregare di meno sinceramente, però, ehm, anni a anni fa, ehm, sì, quindi diciamo che, uhm, ora non mi ricordo in particolare un litigio, però ne sono nati tanti, poi vabbè sono ovviamente i litigi che hanno le coppie di adolescenti, quindi: “Eh non mi hai messo il cuore”, cose cose un po un po’ stupide a ripensarci.
<chuckles> Ah, ecco. Certo. <chuckles> Ah-ah. Certo. Ma senti c'è un argomento che tu non tratteresti mai attraverso un messaggio, un argomento importante, una un qualcosa da veramente da <sucks teeth> d da comunicare, ehm, faccia a faccia o almeno attraverso la voce in maniera estemporanea?
Sì, sì, allora, ehm, hai detto hai detto bene per quanto riguarda la voce, perché io, ehm, ovviamente comunico con alcune persone con le quali non ho la possibilità sempre di vedermi dal vivo, quindi in quei casi anche trattando argomenti delicati, sì, i tendiamo a a comunicare via audio o addirittura chiamata se proprio è importante, mentre con le persone con cui mi posso o organizzare diciamo in tempi relativamente brevi, anche si parla di 1-2 settimane di anticipo per un appuntamento, perché ovviamente non non tutte le persone che conosco mi abitano vicino, allora lì, ehm, dipende molto anche dagli impegni che ha ognuno, però ci sono argomenti ad esempio quando, uhm, c’è stato in passato uhm, ci son stati momenti in cui io ho dovuto prendere determinate decisioni e comunicarle ad altre persone, ma anche si parla di famiglia, amici, ecco, in quei casi
Mh-mh. Certo, sì. Certo. Sì. Ecco, in quel caso tu tu ovviamente comunichi f ehm, cioè pe te è importante avere il contatto visivo con queste persone.
Sì, sì, contatto visivo, perché a anche, mhmm, diciamo che la funzionalità della conversazione via telefono ha, ehm, la caratteristica di essere immediata, però secondo me per alcune cose, quando si tratta di argomenti importanti, manca qualcosa, anche perché poi, mhmm, non so, in Italia abbiamo questa tradizione comunque di prenderci un caffè al bar o fare aperitivo, quindi molte volte per parlare se ne approfitta anche anche se non è, uhm, necessariamente u un argomento importantissimo, se si ha se si ha la possibilità, mhmm, magari è è meglio vedersi per un caffè, ehm, vedersi per un aperitivo, per una cena, per un pranzo, quindi sì, ehm
Verto. Ecco, infatti esatto. Certo. Sì, sì, sì. Mhmm, cioè diciamo che che è importante anche comunicare, ehm, anche col linguaggio non verbale nel senso il corpo che partecipa a una discussione. Ti faccio un'ultima domanda a riguardo, secondo te, ehm, in questo periodo storico, perché hai parlato appunto del tuo approccio con i messaggi, con gli emoji, anche quand'eri un po' più piccola ehm, e comunque sei una nativa digitale, ehm, per te è importante che questa cosa si mantenga e che, uhm, forse c'è un utilizzo esagerato dei messaggi anche tra i ragazzi, tra le persone, si sta un po' perdendo questo contatto umano?
Sì. Mh-mh. Beh, ehm, sì, uhm, sicuramente il contatto umano si è perso, però, ehm, devo dire che, molte persone della mia età, ma anche, uhm, più piccole, io, uhm, conosco amici, familiari, comunque anche più piccoli con cui ho un un rapporto, ehm, abbastanza vivo, ehm, molti anche della mia età, preferiscono magari sentirsi in videochiamata proprio anche per stupidaggini, quindi un minimo il contatto c’è, poi è ovvio che
Mh-mh. Ah! Cioè quindi, anche traverso il telefono, però l'importante è che ci sia un contatto visivo in questo momento.
Eh il contatto visivo sicuramente crea ancora più confidenza e soprattutto ci si può basare sempre sul non verbale per quanto possibile ovviamente, per quanto riguarda i gesti però ehm
Certo. Eh ve ehm, sì certo. Nonostante il dispositivo, lo schermo che fa da filtro, però è comunque un modo per essere più vicini.
Esatto, poi sì, sicuramente il fatto che ci siano i telefoni così, ha reso tutto molto più distaccato, però
Ecco, sì.
Si prova diciamo a mh-mh.
Certo. Va bene guarda è stato veramente un piacere, ehm, è bello ascoltare le opinioni di persone che hanno questo approccio con la tecnologia e riescono comunque a trattarlo in maniera emotiva. Ti ringrazio e a presto.
Mh-mh. <chuckles> Grazie, mi ha fatto piacere a presto.